N heu
Mais ouais, en gros, c'est heu, la recette, c'est en général, c'est tequila triple sec et heu, jus de citron vert.
Mmh. Jus de citron vert, OK.
Ouais.
Bah heu, bah si je savais alors. Je savais. <chuckles>
Et heu et après, heu, il y en a qui m tu sais, ils mettent, heu, d de la glace, heu, enfin du du s du sucre autour du verre. Quand c'est vraiment bien. Ouais, c'est du sucre.
Mmh c'est du sucre? Ah.
Tu savais pas?
Heu non, moi moi j'ai goûté du sel.
Du sel? Bo ah peut-être ça dépend, ceux qui mettent.
Tu vois? C'était du sel bizarre, c'est-à-dire que ça ça avait pas ça avait pas le goût du sel, heu
Ah oui, heu, ouais, c'est vrai. Il y en a qui mettent du sel, ouais. J'y du sel fin.
Ouais. Du c'était p ta ça avait pas le la le même goût que du sel marin ou enfin le sel, heu
Mmh. Ouais, c'est du sel normal en fait, du sel, heu, que tu mets, du sel fin.
C'est du ah, OK. Et mouais bah
C'est pas mal ça. J'avoue, heu, heu, ça casse un peu le le goût du du sucre. En fait, ça ça enfin, ça se marie bien avec le citron, quoi.
Mouais. Mouais. Mmh mh. Bah j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Hem, il y a un autre cocktail que j'aime bien, heu, en vrai, heu, heu, de un petit, heu, un petit mojito, heu, tout simplement. Et en plus de ça mmh mh, en plus de ça, oh là là, mon coloc, c'est un fan de rhum en fait et il a il fait, heu, du rhum arrangé. Là il en a fait il en a fait un, heu, il en a fait un là, il avait il a un goût en fait ça passe tout seul et j'ai juste pris un petit un petit un petit verre, hein et et j'étais pas b j'étais en fait c'était ça descendait beaucoup trop facilement. Tu vois? <chuckles> Je te jure.
Ouais. Un petit mojito des familles. <chuckles> Mmh. OK, il l'arrange bien du coup. OK et tu as fini par terre? <chuckles> Ouh là. <laughs> Je vois trop. Ça se buvait, heu, comme du petit lait. <laughs>
<chuckles> Comme bah comme du de petit lait voilà. Et et du coup, heu, je l'ai descendu, j'étais là: «Mais waouh!»
OK, pas mal. Moi, il y a il y a c'est des variantes du mojito que j'aime bien, genre, heu, mojito au fruit de la passion, j'adore. J'aime bien le fruit de la passion dans les cocktails.
Moi j'adore les fruits de la passion, j'adore. <gasps> Oh là, comment ça se prépare? D'ailleurs.
Ouais, c'est trop bon, ouais, franchement. Bah, ça ça dépend, mais en gros, mojito, c'est juste qu'il va rajouter de la liqueur de passion ou alors, il y en a qui mettent du jus de ci du jus de fruit de la passion, ça dépend.
Mmh mh. C'est du jus de fruit de la passion. Mais en gros, c'est la même chose mais heu, tu remplaces le citron par, heu
Ouais. Ouais, c'est ça, version pa ouais c'est ça, version passion, quoi.
OK, passion. Bah, tu sais quoi? Je vais essayer ça.
Et heu d il garde, heu, il garde la menthe dedans. Mais heu, franchement, si tu as pas testé et que tu aimes bien, fruit de la passion, ça pourrait te plaire.
Mmh mh. Mmh ah Mmh. Non, merci pour cette suggestion, je vais essayer.
Eh ben, écoute, heu, avec plaisir, heu, j'espère que tu ça t'aidera à passer une bonne soirée entre amis.
<laughs> Bah j'espère aussi. Mmh, ah bah oui, merci. Mmh.
<chuckles> Un bon apéro surtout. <laughs>